Me conta uma solução criativa que você fez com tecnologia?
Ai, conto sim, olha, no decorrer do dos anos, eu tenho tentado usar, né, a tecnologia, a a a até a a evolução da tecnologia, né, conforme ele va vai melhorando pra facilitar a minha vida, o dia a dia, né, eh, e
Ai. Hum. Com certeza, tá aí, né, é pra gente usar.
Exato. Pra usar e e, assim, engraçado que, por exemplo, hoje em dia, uma ferramenta que eu uso bastante, que é super famosinha, né, é o Chat GPT, nossa que ferramenta incrível, né.
Uhum, de você paga ou a ou grátis?
Não, eu uso a versão grátis, é porque já é já é o suficiente, porque eu não acabo utilizando muito, nem como ferra ferramenta de de trabalho, nem nada, é mais pra pesquisa mesmo, sabe.
Oh. Mas, olha que interessante! Você tá usando uma ferramenta que te está servindo e ela é gratuita.
Uhum. Gratuita, é muito legal, chega um momento que, eh, dá aquela mensagem, né, você já usou a cota diária, né, que tem uma cota free que dá pra usar, né, e aí
Uhum. Você tem outro?
Tenho aí eu tenho do celular, <giggles> quando eu acabo de usar o chat GPT do computador, eu vou e uso do celular para mim, essa meta free do do do dividi é é multiplicado por 2, já me ajuda, sabe, eu consigo usar na nas 24 horas, eh
<laughs> Uhum. Aí você pode usar também outra outra aplicação de inteligência artificial que te ajude também, é verdade que você vai ter que criar um outro outro perfil para ela te conhecer pra ela te porque o interessante é que ela te vai conhecendo, então você vai falando com ela, é impressionante, ó
Sim, eh. Um outro perfil. Uhum. Sim, é muito legal. Uhum, eu também eu fico admirado, sabe, porque há poucos anos atrás a tecnologia não era avançada ao ponto da gente conseguir, por exemplo, eu usava e uso muito, assim, o chat GPT pra questões de, eh, ensino de línguas, né, eu aprendo inglês, aí já falo, mas quero aperfeiçoar, falar com mais naturalidade, então eu coloco o chat no modo conversação, já em inglês e ele meio que fica sendo o meu professor, sabe, tira as minhas dúvidas, corrige as os meus erros e e enfim, eu trato até que nem gente, eu até agradeço, sabe, <chuckles> no final das aulas.
Uhum. Uhum. Uau. É todo mundo todo mundo, afinal, agradece, porque você está falando com uma sensação, né, de falar com alguém, e aí da nossa educação, "ai, obrigada, obrigado", normal, vamos
<chuckles> Uhum Exato, total, né, ah ah, é bom que a gente até pratica as nossas gentilezas e
Ex exatamente, o mundo precisa de pessoas gentis.
e Precisa, é verdade, eu concordo contigo e deixa eu te falar, foi engraçado você ter me fez essa pergunta, né, de solução criativa e de tecnologia que me me me lembrou também de uma história, e isso na época que eu era adolescente, sabe uns 14, 15 anos de idade, é que foi, eh, quando você é é é dos anos 80? O o o
Uhum. Oh. <chuckles> Um pouquinho mais para baixo, <laughs> não, pode perguntar. <chuckles>
Sa sabe porque que eu vou te perguntar isso, porque ah, então pronto, você vai entender, porque eh, eu quero te falar daquele período que logo quando o celular, eh, surgiu, né, que que poucas pessoas tinham acesso àquele celular tijolão e conforme também, <laughs> não é, poucas pessoas tinham e e nunca foi barato, né, celular sempre foi uma coisa caro, sim.
Uhum. Aí eu ia falar o tijolão. <laughs> Era o Motorola, né, o Motorola, o Motorola tijolão. <chuckles>
Tijolão, com aquelas capinhas que dava pra com ganchinho que dava para pendurar na <chuckles> na na calça do lado que
E a bateria, lembra a bateria, o tamanho da bateria.
A bateria, enorme <chuckles> metade.
E quando saiu e quando saiu ele com a bateria fina, que chique era. <chuckles>
Sim, pois é, aí já já era mais ou menos nesse momento que eu consegui, eh, e ter um celular, né, mas além de ter o celular e naquela época era não era barato até a comunicação, o o que se pagava de conta, eu não não tinha celular de conta e o meu celular ele era de chip e pré-pago, então assim, eh, eu tinha os créditos.
Oh. Mm-mm. Uhum. Até pra ter um controle, né, porque era caríssimo isso nem
Exato. Caríssimo, e eu adolescente não tinha também dinheiro, era o dinheiro que minha mãe me dava, ou então o dinheiro que eu conseguia pra colocar crédito, crédito de celular naquela época também não era uma necessidade, né, as pessoas não se comunicavam no celular, como hoje em dia e na minha idade, não tinha tantas pessoas, assim, que quisessem falar comigo no celular, então era mais uma uma questão mesmo de de de não não era uma necessidade, eu sempre deixava de segunda mão e economizava ao máximo o crédito quando eu podia colocar no celular
Uhum. Hum. Aham.
mas eu não sei se você lembra, porque isso acontecia no Nordeste, na Bahia, acontecia as ligações elas só começavam a ser cobradas a partir do 4º, eh, segundo, né, da da ligação.
Não lembro, não lembro. <chuckles> Não, esse detalhe não.
Então. Não lembra? Era assim logo no início. E, eh, eu me lembro que os 3 primeiros segundos eram grátis e a ligação só começava a cobrar a partir do 4º, e a partir dali a cada ligação era é é contabilizada por minuto, tipo as operadoras tinham o valor, né, de minuto que elas iam cobrar e isso não era uma prática só minha, tá, era uma prática, eu acho que da Bahia inteira nesse período, eh, e e foi aprender a conversar em 3 segundos, <chuckles> você já ouviu falar nisso?
<chuckles> Aham. Uhum. Geral. <chuckles> <laughs> Ainda mais o baiano baiano, que diz que é devagarzinho, que é lento.
Aham. Exato, é lento, fala fala arrastado e não sei o que lá, mas
Fala arrastado, eu não quero imaginar fala para mim como é falar
Pois eu te digo. <giggles> Foi uma solução criativa que não foi eu que criei, mas só que na época todo mundo fazia, então eu me adaptei a essa solução, que era o seguinte, 3 segundos. Era assim, a gente já ligava como os celulares, eles não eram touch, né, eles tinham um botão de ligar e desligar, a gente já, eh, ligava pra a pessoa tipo quando eu ligava pra algum amigo, algum colega pra falar em 3 segundos, eh, e isso sempre acontecia, porque o celular ele chegava a um mo um ponto que ficava só 5 centavos no de crédito, ai se não falasse rápido em 3 segundos, os 5 centavos comia, e aí já era, não podi não não tinha como nem e fazer a call, e só se fosse ligar a cobrar.
Fala em 3 mi 3 segundos. Uhum, sim. Sim. <laughs> <chuckles> Eu não lembro e você e você você recebia, né, igual.
O o com é o é, recebi a chamada? Sim.
Ah tá, mas não podia fazer que eu já não lembro desse, faz tanto tempo.
Podia da dava para reve receber cha se tivesse sem crédito nenhum, recebia chamada. Eh, e se fosse fazer, tinha que fazer a cobrar, né, que era aquela música lindona que que tocava, ou então economizar pelo menos até $0,05, né, R$0,05 de de real, né. Que aí ainda fazia chamada, dava pra chamar sem ser a cobrar. E aí era assim: "Oi onde você tá", pá. E aí batia o telefone, aí o amigo ligava: "Já estou em casa", eu batia o telefone, aí eu: "Ah, que legal", e era uma coisa que eu não tirava o celular nem do ouvido. Eu já estava o o me meu dedinho já estava acostumado entre o botão do liga e desliga, sabe, já que era automático.
Ah, beleza. Ah. <giggles> Aham. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Gente, vocês conseguiam manter uma conversa assim?
Aham. Inte o nossa eu eu discutia com meu na com com o o eh, peguetezinhos da época, sabe, eh, por 3 segundos: "Eu já cheguei em casa!". Aí Era.
Meu Deus, que criatividade é essa gente?
A gente conversava, a Bahia inteira durante aquele período, porque só começava a cobrar a partir do 4º segundo, eh, em 3 segundos, todo mundo ligava e e e e a gente conseguia falar, eu acho que é uma frase inteira, sei lá. E e e eu se pos e e e e com as contrações que a gente criava na época, nossa, é a comunicação fluía como se fosse o WhatsApp hoje em dia. <laughs>
Uhum. Uhum. Menino, um dia que alguém falar que baiano é devagar, eu falo: "é né não". Olha. É
<laughs> É criativo, é lento, é lento, é criativo. <chuckles>
É. Olha a criatividade dele e como ele foi rapidinho, né, em em solucionar um problema. Porque realmente era caro, né.
<laughs> É. Era caro, né. Hoje em dia ainda é, mas só que a gente hoje em dia, nem que a gente queira, já começa a cobrar. Eu eu acho que pensou em ligar pra alguém, já já a conta já já tá se tremendo. <laughs> Eh.
Hum. Sim, né. Daí hoje todo mundo usa o WhatsApp, porque já todo mundo tem a internet, por exemplo, onde eu moro, vo tem internet até nos ônibus, no metrô, você conecta.
É verdade. Uhum. Olha, que legal.
É, você vai por aí e conecta. Uhum.
É isso, é muito bom, né. Facilita muito a vida da pessoa. E eu acho que até pra questão questões turísticas, né. Você chega numa cidade, às vezes não está com o seu chip de da do do país de origem com quer uma informação, consultar um lugar, GPS ou até pedir um transporte mesmo, que solução bacana, né. É ter é é o é trans internet pública nos lugares onde realmente mais necessita.
Hum. Sem poder usar, né. Imagina, eh, uma pessoa vai viajar, sair do Brasil disse que é super caro comprar esse esse crédito. Eles vendem no Brasil aí você chega no país e descobre que esse crédito que tu pagou 50 € <chuckles> nele, lá no bras no outro lugar que você tá, você pode pagar 15. Eles aproveitam, né.
Uhum. Uhum. Uhum. Exato. Uhum. Aproveitam, aproveitam de tudo. É a mesma coisa do eh eh, de fazer um lanche no no no aeroporto, né, eh, ou na na rodoviária. Nossa, parece que as pessoas que estão ali não podem comer, estão numa fa uma pa uma em uma uma uma época de transição, né, entre um lugar e outro. E se quiser comer às vezes, eh eh eh, se não não não não fizer be um bom planejamento ou boas escolhas, acaba gastando até um dinheiro da viagem, né. Podia estar gastando, fazendo outra coisa. <laughs>
Tomar uma água. É abusivo. Abusivo, abusivo, né. Porque eles sabem que a pessoa não pode sair dali pra comer, ela vai ter que comer ali dentro, vai ter que pagar aquele preço, né. É abusivo, <chuckles> mas tudo bem, se aproveitam.
Uhum. É, é verdade. Faz parte, faz parte, né. E a gente tem que aproveitar a tecnologia até nesses momentos. Sabe qual é a minha solução nessa nos aeroportos? Eu sempre, eh, antes de ir no quiosque ou em em um desses restaurantes, eu dou uma passadinha nessas máquinas que ficam paradas nos corredores, porque normalmente o preço de água de alguns itens são bem mais baratos. Aí <laughs> eu tento economizar desse jeito.
<chuckles> Qual? Ah, o Exatamente. Não, é e é verdade, é melhor economizar aí porque uma água que vai custar, o que, 3,00 €, você vai pagar 1, você já tem 2,00 € pra tomar aquele sorvete lá no teu passeio, entendeu. E vai calculando, né, calcula.
Exato. Uhum. Exato. Uhum. É, e é e é uma questão mesmo que que nesses detalhes a gente precisa, eh eh eh, se aproveitar mesmo de dessas facilidades da tecnologia, seja um produtinho mais barato ou então seja, eh, economizando às vezes, com com o GPS que você consegue Às vezes, chegou no aeroporto: "Olha, a partir daqui, será que entre táxi, metrô e sei lá bicicleta, o que é que eu vou fazer? Qual vai ser mais barato?" A gente consegue hoje em dia consultar muito mais fácil, né. A tecnologia tem
Uhum. É, você chega É, você chega, abre o GPS, coloca o endereço que você vai, ele vai te colocar essa opção, eh, e todas e, às vezes, já aconteceu, né, da opção entre transporte público e o táxi ser, assim, a diferença 5 minutos.
Uhum. É. Hum. Uhum. Sim. Entendo. É.
Mas a e a diferença assim, de pagar, um exemplo, 30 € pra pagar, 2 € o bilhete do do metrô.
Uhum. Nossa, né, não não eu não penso duas vezes, pego logo <laughs> a o o o meu a aquele ca eh, como é como é aque aquele carro chique que as pessoas a pego logo a minha limousine, né, com com os meus colegas ali <chuckles> e chego no destino. É bom e
Ex <chuckles> Então, você só saberia isso se ou abrindo o teu GPS, porque muita gente vai chegar e vai falar "Como como eu vou chegar em tal lu", só tem a opção táxi, você não conhece o trampo o a o transporte público da cidade. Às vezes, é difícil s né, mas ali você tem
Exato. Uhum. Exato. É. Às vezes, numa limitação da língua também, né, de de ser uma língua nova, diferente.
Uhum. E na no próprio aeroporto, você vai pegar esse teu celular e vai se conectar na rede
Sim.
da internet do aeroporto.
Exato. Tem que fazer tem que fazer, tem que ter aquele kit economia e aproveitar ao máximo. E e engraçado que quando a gente já torna esses pequenos ajustes, hábito, eh, a gente nem percebe que tá economizando. A gente, naturalmente, já faz aquilo que faz mais sentido, né, que não não agrida nem o nosso bolso e nem a a a a as nossas escolhas, às vezes, né. <chuckles>
Uhum. Não, como você falou, você usa uma ferramenta que está totalmente grat eh, grátis, que te ajuda um montão que te a você tá aprendendo um idioma
Uhum. Sim.
como se fosse com um professor particular, porque é particular, é um professor particular, né.
Uhum. É, não deixa de ser, né. Não é humano, mas é particular e e com certeza para chegar naquele nível de conselhos, de tecnologia, eh, tiveram vários humanos e vários professores pra ensinar a tecnologia a chegar ali, né.
Que você Não, exatamente. Só que o bom é que tem uma base de dados enorme que acede nesse momento, então ele te vai dar a solução que você precisa. De repente você fala: "Ó, eu quero aprender um inglês, porque eu vou f eu vou fazer um concurso para um trabalho." Você quer aprender esse esse tipo de inglês, entendeu? Mas é pra área exatamente, você está ali.
Sim. É verdade. Uhum. Sim, sim. Consegue direcionar, né? Sim. Isso é muito bacana, eu gosto, eu aprovei eu tento aproveitar o máximo e ainda continuo, sabe, tudo o que eu ver de novo de tecnologia, eu sou be bastante curioso, então eu sempre vou tentar, eh, tirar o máximo de proveito pra que seja positivo e de dar dica para os outros também, né. Porque às vezes o eh eh, não é todo mundo que sabe mexer nas ferramentas, né. E e precisa ser mais popularizado pra todo mundo.
Exatamente. E ter alguém que possa ensinar, porque uma vez que você aprende, é como andar de bicicleta.
É verdade, eu concordo contigo. Totalmente. <laughs>
Hum, não esquece Ai, muito obrigada. Eu vou contar essa tua solução criativa que eu adorei. <chuckles> Obrigadão, viu.
Eu que agradeço eu que agradeço. Foi ótimo, até uma próxima oportunidade. Tchau.